عندي مشكلة كبيرة أوي، اللي أنا يعني حاسس الفترة الأخيرة بعد الضغوطات، والمسؤوليات الك الجديدة والكتيرة اللي إتحطت عليَّ، وبقيت يُعتبر باقضي معظم وقتي في الشغل، وما فيش وقت خالص ف في حياتي اليومية أو في جدول ال ال اليومي زي ما بيقول، اللي هو الروتين بتاعي الي اليومي. لأي عادة من العادات أو أي حاجة من الهوايات اللي أنا كنتَ باحب أعملها، عشان أنبسط بيها مثلًا، و أفصل شويّة وأجدد نشاطي، إن أنا أعملها، مش عارف خالص، الدنيا بقت زحمة عندي جدًا، ومش عارف أدخل الوقت خالص في الموضوع، لدرجة إن أنا حاسس إن أنا بقيت مضغوط لدرجة كبيرة جدًا، ومش عارف أ أركز زي الأوّل، وحاسس إن أنا مش طايق الشغل، ولا طايق نفسي ولا أي حاجة. فمحتاج نصيحة ل لحل الموضوع ده إزاي، أقدر أدخل هواياتي و أرجعها تاني لحياتي مع ال الزحمة المرعبة اللي أنا فيها دي؟
إمم. فاهمك طبعًا، يعني إن أنت وسط كل الزحمة اللي أنت فيها، وسط جدول أعمالك وسط الحاجات اللي أنت بتعملها، ما بتعرفش تلاقي لنفسك كده الحاجة اللي تخليك عارف تلاقي وقتك لكل الهوايات اللي أنت اللي أنت بتكون نِفسَك تعملها، للأسف الإنسان لما بيكبر آآ، بيبعد واحدة واحدة عن الهوايات اللي هو بيحبها، وبيلاقي نفسه بِعِد آآ، عن حاجات كتيرة جدًا كان بيفكر يعملها بسبب ضغوطات ال الالتزامات اللي وراه، آآ، الشغل والحياة وطلبات الأهل وطلبات الحياة عمومًا بتبقى كتيرة جدًا عليه، بس عايزك تقول لي كده إيه الهوايات ال اللي في الوقت الحالي اللي أنت نفسك تجرّبها، أو ترجع لها تاني لو كانت هواية قديمة جد مثلًا وأنت لسه ما يعني ما مش عارف ترجع لها بشكل كافي؟
آه. بالضبط. بُصّ، هو يعني هو أنا ف يعني أنا أصلًا عندي حاجات كتيرة أوي باحب أعملها زمان وهوايات كتيرة جدًا، فمثلًا كنت بانزل ألعب كورة مع صحابي مثلًا، كنت باحب أخرج ف أرُوح أماكن جديدة، أجرب أكلة جديدة، أل أرُوح الجيم، الحاجات دي كلها، بس كانت أكتر هواية عندي ال الgaming يعني باحب الgaming جدًا، وأكتر هواية لأن هو سهل يعني، عندي في البيت الPC بتاعي، الكمبيوتر بتاعي، فاهم؟ اللي هو يعني فك كان الموضوع سهل عليَّ إن أنا أنا أمارسه في أي وقت عادي فاضي عندي، فده كان يُعتبر أكتر حاجة بتفكني وبتملا فراغي وتطلعني من الضغط، لكن بعد ال التغيير الأخير اللي حاصل بقى له فترة، ما بقاش عندي و وقت خالص ولا حتى مجهود، يعني بارجع من الشغل مش شايف قدامي حرفيًا، بابقى عايز يا دوبك آكل وأنام على طول، فبالتالي ما بقيتش عارف أ أعمل أي حاجة ولا عار لا أي حاجة من الهوايات دي خالص، وخصوصًا الgaming اللي هو أبسط حاجة، اللي هو أقرب حاجة ليّا في البيت، مش زي الكورة مثلًا محتاج أجمّع ناس وأنزل والّا الجيم مثلًا محتاج أنزل وارو وارُوح مكان مثلًا أتمرن فيه، لأ الPC عندي وكل حاجة عندي، مش قادر أعمل أي حاجة.
إمم. فاهمك فاهمك، يعني دي حاجة مهمة جدًا إن أنت قلت عليها آآ، إن أنت ع يعني آآ بتحاول تعمل اللي تقدر عليه، لكن للأسف بترجع تعبان جدًا من شغلك، بترجع فاصل مش قادر تعمل أي حاجة، ويمكن ده يمكن يكون بسبب إن أنت عندك حاجة صغيرة بس محتاج تضبّطها في حياتك وسط الزحمة دي، إن أنت تحاول ترتب أولوياتك، والموضوع ده بييجي بالتدريجة بييجي بالتجربة وييجي مع الوقت، بس عقبال ما نتكلم عن حتّة ترتيب الأولويات، مهم أوي أوي إن أنت تقول لي إن أنت عندك كام ساعة فاضية في الأسبوع؟ يعني حاول تحسبها وأنت مرتب أولوياتك، مش بتحسبهاش وإن أنت طول اليوم شغال ومش وعندك جزئية ترتيب الأولويات دي واقعة شوية. أي شخص بيحاول يرتب أولوياته ويعرف أهمية ال الحاجة المهمة والعاجلة أو المهمة والغير عاجلة أو العاجلة والغير مهمة أو الغير عاجلة والغير مهمة، ده جدول كده مربع اسمه مربع الأولويات أو مر أو مربع المهام، لمّا لو فهمته وقدرت تحط الحاجات المهمة أوي في الأول وتخلّصها وتخلّي الحاجات التانية في الآخر، هيفرق معاك جدًا إن الحتّة دي هنتكلم عليها بس عايزك تقول لي أنت عندك كام ساعة في الأسبوع في الوقت العادي علشان تعرف آآ، لو رتبت وقتك هيبقى معاك وقت قدّ إيه، أو مثلًا آآ، عدد ساعات قدّ إيه على الأقل في الأسبوع؟
بالضبط. إمم. بُصّ، خلينا كده إيه نبدأ اليوم من أوله، تمام؟ ونمشي مع بعض واحدة واحدة، وعشان تفهم برضو ي يومي بيبقى ماشي إزاي، آآ، أنا باصحى آآ، يوميًا الساعة 6:00 ص لأن ميعادي في الشغل 08:00، على ما ب مثلًا باخد Shower و و وأفطر والكلام ده كله، وأنزل بتكون جات 07:00، آآ، ت الطريق الشغل بيبقى مثلًا ساعة، باكون في ال في المكتب 08:00، آآ، باخلّص شغلي إمتى بقى؟ باخلص شغلي الساعة 06:00 المغرب كده مثلًا ع باخلّص شغلي، طبعًا بابقى على مدار فترات الشغل بقى ده طبعًا إيه يعني الموضوع آآ، ضغط كبير، ماسك مسؤول ل ماسك يعني آآ، شبكة Network بتاعة ش ش شركة كبيرة ومتأ ويعتبر أنا المسؤول عنها دلوقتي، فالموضوع بياخد مني وقت كتير، آآ، و واك ومجهود ذهني وآه وج وجسدي فعلًا، فبابقى في البيت مثلًا على الساعة 19:00 بالكتير.
امم. امم، الموضوع فعلًا بياخد وقت معاك. فهمتك فهمتك. طب يعني فهمتك معنى كده إن الم بع بعد الساعة 19:00 بتبقى فاضي شوية، ممكن تلاقي بعد الساعة 19:00 عدد ساعات معين تقدر ت تنفّذ فيه أي هواية أنت بتحبها والّا الموضوع بيبقى صعب عليك؟
ما هو للأسف بقى زي ما قلت لك، آآ، أنا شغلي بيبقى مُعتمد على مجهود جسدي وذهني في نفس الوقت، وده على مدار فترات طويلة، على مدار حوالي 10 ساعات أو حاجة زي كده، فالموضوع بيبقى مجهِد جدًا، كنت باروّح أصلًا تعبان جدًا يا دوبك عايز آكل و و ب حتى لو قعدت شوية بابقى قاعد اللي هو فاهم اللي هو
امم.
قاعد فاصل خالص، ي ما ما ما فيش تفكير في أي حاجة، وأغلب الوقت بانام، ما بابقاش قادر، وطبعًا باصحى زي ما قلت لك تاني يوم على الساعة 06:00، ما ينفعش حتى لو نمت إن أنا أصحى تاني، هاصحى تاني إمتى مثلًا؟ هاصحى الساعة 00:00، لو صحيت مش مش هأعرف أنام تاني، فاهم؟
فهمتك، فهمتك. فهمتك، فهمتك، يعني أنت بتحاول تعمل المهام اللي تقدر عليها وسط آآ وسط كل حياتك، لكن الموضوع بيبقى صعب بسبب ضيق الوقت يعني، خليني أقول لك مهم جدًا جدًا الفترة اللي جاية إن أنت تحاول تشتغل على حاجة اسمها تقييم الوقت، إن أنت تقيّم الوقت بتاعك وتفحص يومك ج يعني بجدية علشان تحدد فترات الفراغ القصيّرة بتاعتك القابلة للاستخدام، يعني إيه يعني تحاول على قدّ ما تقدر تشوف الوقت اللي أنت بتكون فاضي فيه في يومك، وتبدأ كل ف يوم تكون شايف إن أنت هتكون فاضي مثلًا ساعة أو نُص ساعة أو لو ساعتين آآ تقدر تعمل فيهم حاجة أنت بتحبهم، الموضوع ده هيفرق معاك جدًا لأن الإنسان لما بيعيش من غير ما يعمل الهوايات اللي بيحبها بيعيش وهو متضايق أو حاسس إنه دايمًا مضغوط وإنه مستهلَك وإنه هو مرهق، وعشان نخرج بره الدايرة دي لازم تش الأول حاجة تشوف الوقت بتاعك اللي أنت فاضيه كل يوم، يعني مثلًا لو في يوم بتخلص شغل الساعة 19:00 بيبقى معاك على الأقل 5 ساعات مثلًا أو 4 ساعات قبل النوم، ما بين غدا ما بين أي حاجة تانية، بس هتلاقي على الأقل ساعة وسط ال4 5 ساعات دول تقدر تعمل فيهم حاجة أنت بتحبها، لو الحاجة اللي أنت بتحبها دي مثلًا قعدة صحاب م على القهوة مثلًا أو حاجة أنت بتعملها، أو إن أنت تروّح البيت آآ، يعني تلعب لك مثلًا دور شطرنج لو أنت بتحب الشطرنج أو تعمل أي هواية تانية، لو ليك في الكورة ممكن ترُوح تلعب كورة، لو ليك في الجيم ممكن الساعة دي ترُوحها الجيم وتختار مكان قريّب مش بعيد علشان ما تخسرش وقتك ك طويل، جربت تعمل حاجة زي كده إن أنت تحاول على الأقل تطلّع ساعة في يومك تخليها لنفسك، أو لهواية أنت بتحبها مش للناس أو للشغل؟
بالضبط. امم. آه. امم. لأ هو بصراحة لأ ما هو يعني ما فكَّرتِش في الموضوع، لأن أنا يعني كان كل التفكيري زي ما باقول لك اللي هو يعني تقدَر تقول أنا كنت مِستَقِل الوقت يعني مي م مي يعني ما بما إن وقتي بقى ضَيَّق أوي بعد ال ما باروَّح في البيت، فكنت باقول لنفسي اللي هو إن يعني يع يع يعني أنا يا دوبك مثلًا أروح آكل شوي آكل مثلًا اتغدي وأقعد مع أهلي شويّة، خلاص اليوم خلص هاعمِل إيه تاني، فاهمني؟ فب نظن آه نظريًا فعلًا ممكن يعني يكون في ساعة أو ساعتين فعلًا الواحد يقدر يعمل فيهم حاجة، هو ممكن بس اليأس مثلًا أو الم م م الإجهاد اللي كنت ب بأبقى فيه، هو اللي كان بيخليني ف ف يعني م يعني مِستهتَر بيهم أو مش شايفهم أو م فش ح حاسس إن هم مِش موجودين، فهو فعلًا آه يعني دي فكرة كويّسة.
إمم. استطلاع. فاهمَك. فاهمَك دي حاجة كويّسة جدًا، إن أنتَ تحاوِل تِقدَر تعملها هتفرق معاك جدًا إن أنتَ لو طلَّعت نص ساعة أو ساعة في اليوم تِعمِل فيهم حاجة أنت بتحبها. جَنب كده إن أنتَ تبدأ بحاجة صغيّرة، يعني تحدد وقت قصيّر جدًا في اليوم أو في الإسبوع، بدل ما تدوَّر على فترات طويلة، يعني أنت مثلًا لو أنت عند بتحتاج بعض الهِوايات اللي هي بتاخد وقت طويل لأ، ممكن تكَنسِل الهواية اللي بتاخد وقت طويل دي وتدوَّر على هواية بتاخد وقت قصيّر، بس بتساعد دماغك إنّها تفصِل وبتساعد حياتَك كلّها إنّها تتحسن. يعني دي حاجة مهمَّة جدًا لو عملتها، يعني هتلاقي الموضوع فَرَق جدًا معاك في حياتك، جَنب كده لو قدِرت زي ما قُلت لَك تبدأ آآ آآ ب ب بتحديد وقت قصيّر وحتّى لو حتع لو حتّى لو على فترة آآ قصيّرة مش طويلة هتلاقي الدنيا اتحسنت معاك، جرَّبت تعمل حاجة زي كده؟ مع يعني الفترة اللي فاتت أو ممكن تجرَّب تعمِلها الفترة اللي جايّة؟
آه. لأ هو فعلًا برضو يعني ما ما جاش في بالي الفكرة دي ك ك كويّس، أنا ف فعلًا ك كنت حاطط قصاد عيني الحاجات اللي أنا عايز أعملها كلّها، وكنت عايز حاسس إن أنا مش عايز أتنازل عن أي حاجة فيهم، وعايز أعملهم كلّهم رغم إن ما فيش وقت، وبما إن ما فيش وقت بقى فما كنتش باعمل أي حاجة خالص منهم، فهو أنت عندك حق فعلًا إحنا ممكن يعني نكنسل الحاجات اللي هتاخد مِنّي وقت ومجهود كبير، واخ واختصر مثلًا الحاجات الصغيّرة الgaming مثلًا زي ما قلت لك هو أقرب حاجة وأسهل حاجة، للوصول ليها وعادي يعني، ما ممكن أقعد مثلًا ساعة والَّا ساعتين مثلًا بالضبط، فدي حاجة فكرة حلوة برضو.
فاهمك. .أيوه بسيطة. إمم. بالضبط ولو قدرت برضو تدمج الهوايات بتاعتك مع حاجة أنت بتحبها، أو يعني تدمج الحاجة اللي أنت بتحبها مع شغلك، هيبقى طبعًا حاجة قويّة جدًا، يعني مثلًا لو أنت بتشت بتلعب gaming وكده وفي وقت شغلك أو في وقت البريك بتاعك في الشغل، آآ حبّيت إن أنت تاخد لك جيم كده من نص ساعة لساعة بريك مثلًا بحيث إنّها تفصِل، أنت كده هتكون دمجت ما بين المهام اليوميّة اللي أنت بتعملها وما بين الحاجة اللي أنت بتحبها، الموضوع ده هيفرق معاك جدًا، وهيخليك دايمًا نشيط ودماغك صاحية وواعية كده، وهتلاقيك دايمًا متحمّس لأي حاجة، دايمًا بتحصَل حواليك وهتلاقيك دايمًا جاهز لأي حاجة ممكن تعملها في أي وقت.
والله عندك حق ده فعلًا يعني ده كمان الفكرة دي ممكن تخلّي الشغل نفسه مُمتِع يعني، فحاسس إن أنا في في روح في الشغل أو م متعة في الشغل اللي هو مثلًا في البريكات بتاعتي إن أنا يعني مثلًا أنا باشتغل أكون متحمّس مثلًا اللي هو أخ عايز أخلص بقى عشان إيه أطلع أخد البريك بتاعي أخد لي كام جيم كده افك نفسي بيهم, وأرجع فريش تاني، فلأ الفكرة يعني ممتازة والله يعني أنت اديتني كميّة آآ يعني أفكار وفعلًا عمليّة وحاسس إن هي فعلًا هتحسن من إحساسي بالضبط ده، فأنا باشكرك جدًا والله على مساعدتك.
عفوًا طبعًا مُرحَّب بيك في أي وقت، ولو عُزت أي حاجة تانية هتلاقيني موجود شكرًا جدًا لكلامك.